Đồng ý, hoàn toàn đồng ý với bạn luôn, cái việc mà, ờ, ăn không hết mà bỏ là chắc chắn là một cái sự quá lãng phí trong việc sử dụng thực phẩm rồi, đúng hông? Đặc biệt là ở trong gia đình á, tại vì đ đâu có cách nào xử lý nó đâu. Thật sự thật sự, thế thì, à, bạn có thể kể thêm cho mình vài cái trường hợp mà bạn thấy là đang, ơ, đang, ơ, bị lãng phí, thì bạn có cái cách để mà giảm nó đi hông? Trong nhà bạn thôi, hông cần ở đâu xa đâu.
Ừm, chính xác luôn đó. Ừm. Ừm, thì á, ở nhà mình á, mình hay lên kế hoạch bữa ăn nè. Mình, à, thường ghi lại cái danh sách á, mà mình muốn ăn trong tuần á, rồi xong rồi mình mua theo cái danh sách đó, xem xét những gì á là, à, còn trong tủ lạnh nhà mình nè, thì mình, à, ờ, ít mua nó đi. Hoặc là mình sẽ không mua luôn để mà mình có thể tận dụng, à, những cái, a những cái thực phẩm thừa nữa hông, hông phải là thực, ơ, phẩm thừa, mà thực phẩm còn để mà nấu, ơ, kết hợp với ừm, đúng rồi, để kết hợp nấu với, a, những cái món khác như vậy đó. Rồi mua thêm thịt cá rồi nè, ừm, để tủ đông.
Hiểu. À! Còn tồn kho, đúng hông? Dạng còn tồn kho. <laughs> A, hay quá ha. À, tức là nói chung là những cái món mà bạn, à, nấu xong, thì, ờ, còn dư cái cái cái cái thực phẩm mà, kiểu, chưa có xài tới á. Kiểu, chẳng hạn như là dư thịt ra hay là dư rau gì đó, thì bạn sẽ bỏ vào tủ lạnh, và để để có thể phối hợp với những cái món, ơ, tiếp theo bạn nấu trong những cái cái hôm sau, đúng hông? Mà nó thể thêm những cái mua cái mới nếu mà không đủ cho đủ cái bữa ăn cho gia đình, thì bạn sẽ mua thêm những cái mới, nhưng mà sẽ tận dụng lại những cái cũ, ý là vậy, đúng hông?
Ừm. Ừm. Chính xác luôn đó. Ừm. Ừm, cho ừ, đúng rồi, để mà ừm, đúng rồi, để mà cân bằng dinh dưỡng nữa. À, nhà mình á, thì hay thích ăn thịt gà á. Thường á, thì sẽ mua gà nguyên con nè, rồi sau đó, ơ, chia từng phần của con gà ra cho từng cái món thích hợp. Thì đó cũng tránh, à, giảm lãng phí á. Ví dụ như là, ừm, những cái phần nào mà của con gà á, nhiều thịt á, thì để nấu canh nè, hoặc là để, ờ, ram để ăn nè. Còn, à, như là phần cánh nè, hoặc là phần, à, phần đầu nè, phần cổ này kia á, thì có thể, a, băm ra, băm ra, rồi h hôm sau á, cho một tí, a, thịt heo bằm nữa để nấu cháo ăn sáng đó.
Ừm. Ờ. Ừ. Ờ, ờ, thì sao?

Trời ơi, uổng quá ta! Nghe bạn nói là thấy uổng luôn á. Thật sự, thật sự. Vậy thì
Ừm. Tại vì nhiều khi mẹ mình muốn ép mình ăn nhưng mà mình hông có ăn được, rồi sau đó mới bỏ luôn đó chứ. Ờ, thiệt ra là nhà mình cũng cố gắng làm sao mà để, ơ, giảm lãng phí, a, thực thực phẩm nè, rồi lãng phí thức ăn này, ừm.
Ừ. Hiểu, hiểu, hiểu, nói chung là bạn cũng cố gắng để mà mà mà lãng phí thức ăn nhưng mà tại vì cái món đó bạn ăn không được, đúng hông? Cái món đó khó ăn với bạn quá nên là mới phải từ bỏ. Rồi, mình hiểu rồi, nói chung là về về, gọi là, tinh thần thì bạn luôn luôn muốn ít lãng phí nhất có thể nhưng mà có những trường hợp cũng phải không thể nào mà làm được hả? Kiểu như là trường hợp đó phải bó tay.
Ừm, chính xác. Ừm. Nó hông có hợp với mình á. Ừm, nhiều khi hông có bắt ép mình được á.
Ừ, hiểu, hiểu, hiểu. Thế thì, ờ, không biết là nhà bạn có thú cưng hông ta?
Ừm, nhà mình thì hông có nuôi cho nên là nhiều khi á lãng phí á ê, hông phải, à, nhiều khi là, ờ, còn đồ ăn thừa á thì chỉ biết đổ thôi chứ thiệt ra là không có chó mèo để mà cho nó ăn á.
À, hiểu, hiểu, cũng tiếc quá ha! Nếu như mà, ừm, nhà bạn có thêm một con thú cưng là con chó hay gì đó thì nó nó sẽ ăn bớt những cái đồ ăn thừa đi, đúng hông? Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Cũng hơi đáng tiếc nhưng mà n không biết là bạn có ý định là là là thay đổi cái việc đó bằng cách là nuôi một bé chó chẳng hạn. <laughs>
Ừm, nó sẽ đỡ hơn. Ừm, đúng rồi, mình cũng thấy như vậy á. <laughs> Ờ, mình thiệt ra á là mình cũng muốn nuôi lắm, nhưng mà cái quan trọng là nhà mình bán hàng ăn, nhà mình bán quán. Cho nên là việc nuôi thú cưng á, nó nó khá là mất vệ sinh luôn, mà nhiều khi á mình đi ra ngoài đường mà mình thấy á cái quán nào mà có nuôi chó, mèo là mình cũng ngại đến ăn á. Ừm, đó là lý do vì sao mà nhà mình quyết định là không nuôi là như vậy á.
Ờ. À! Hiểu, hiểu.

À, hiểu, hiểu. Tức là m những cái miễn hợp mà, kiểu, ờ, bạn, bạn thấy nó nó nó nó giảm giá nhiều quá thì mua về, xong rồi cuối cùng lại chẳng có dùng được á. Kiểu kiểu như vậy, đúng hông?
Ừm. Ừ, hông có dùng hết luôn đó. Rồi xong rồi bỏ thừa mứa tùm lum trong tủ lạnh luôn. Rồi đến, a, cuối tháng thì dọn ra là bỏ thiệt ra nê nếu mà mình tính sơ sơ á, có lúc á một tháng mình bỏ đến mấy trăm ngàn luôn đó.
Ờ. Trời đất ơi, cái gì ghê vậy hả? Bỏ mấy trăm ngàn tiền đồ ăn là nhiều lắm á chứ không có đùa được đâu, đặc biệt là những cái đồ mà chưa có chế biến xong á. Trời ơi! Tính ra là nhiều đó, thực sự. Mà cái trường vậy thì bạn xử lý mấy cái vụ như vậy như thế nào, thường thường á?
Ừm. Đúng rồi. Nhiều khi là mua được nửa tuần luôn á. Ừm. Ừm, thì á mình cứ, ơ, ừm, sau này á thì mình cứ, ơ, thấy còn cái gì trong tủ lạnh thì mình, ờ, gọi là, suy nghĩ những cái món mà liên quan đến, a, cái cái cái nguyên liệu còn còn lại á. Ờ, rồi mà thí dụ như là hôm nào mà c trong tủ lạnh, à, còn cà chua nè, thì mình nghĩ ngay cái món là, à, bún cà chua nè, hoặc là canh canh chua nè, để mình có thể ăn cái phần cà chua đó đó.
<laughs> Hiểu. Ừ. À! Ồ! Tức là nếu mà gặp cái trường hợp mà cái cái cái cái cái bún cà chua ý là nói chung là dư cà chua đó, thì có thể chế thành cái món là bún cà chua hoặc là ăn canh cà chua. Canh cà chua gì bạn? Canh cà chua, a, canh ch chua mây đồ đó hả? Ờ.
Ừm. Ừm. Canh canh chua á. Ờ, canh chua mà có cà chua nè, rồi có khóm nữa nè, kiểu như vậy á. Nói chung là mấy cái món nào mà có cà chua là sẽ, a, ăn cố gắng ăn hết chứ bỏ uổng quá à. Nhiều khi tính ra tiền cũng, ơ, nhiều á.
À! Thật sự, thật sự.